Ah ci sta, ci sta. Perché vai ancora a scuola?
Sì, sì esatto sono sono ancora in quinta superiore, sì.
Okay. Anc ah, anch'io, <chuckles> siamo allo stesso anno allora. Sì, sì. Ah, bello, bello, bene. E cosa devi studiare?
Ah bene, bene che coincidenza. Sì, sì, sì. Allora, per per domani devo studiare una roba di un un argomento di storia
Okay.
ehm, che vabbè, in realtà non è proprio il mio argomento preferito, però mi interessa abbastanza.
Mh-mh. Okay, ma perché hai un'interrogazione? O una verifica?
Ehm, sì, esatto. Ehm, ho un'interrogazione su su un po' su tutta la storia del tra la Prima e la Seconda Guerra Mondiale.
Okay. Ah okay, quindi la nascita tipo del fascismo, il nazismo così?
Esatto, esattamente.
Okay. E, ehm, come sei messo a livello di studio?
Ehm Vai, dimmi. Ma allora, in realtà abbastanza bene perché ho seguito molto le lezioni quindi beh, cioè più che altro mi interessa abbastanza seguire le lezioni, sono abbastanza interessanti. Ehm, quindi in realtà p penso di non dover studiare troppo a memoria, perché poi i fatti sono abbastanza logici.
Okay. Mh-mh. Okay. Mh-mh. Ah beh, sì quello è vero. Anche per le date, così.
Esatto, invece la tua materia preferita è storia?
No, allora <chuckles> non è la mia materia preferita.
<chuckles> Questa risata proprio da "per niente".
<chuckles> No, no beh, non mi fa impazzire, non mi fa né caldo né freddo, ecco.
Okay.
Non è la mia materia preferita.
Okay, ti capisco. Sì, neanche a me proprio appassiona troppo, però mi piace abbastanza, soprattutto la parte un po' più vicina a noi.
Okay, okay. Ci sta, ci sta, la più recente.

Cioè, non è n una lezione pura sì, non è n puro nozionismo co nozionis sì, okay. Non è lezione nos nozionistica, è un po' più di racconto così.
Eh, certo, certo, è po' più interessante da seguire. Eh, beh, certo, certo. Bene, bene, c quindi ti appassiona anche un po' di più.
Che però sì, sì, sì, però magari coi voti è un po' un po' così, però
Ah, okay, quindi esatto, la spiegazione va bene, poi <chuckles>
Sì, allora tanto l'importante è abbastanza più la spiegazione tra un po' che
Sì, beh, io non do così tanta importanza ai voti, anche anche tu fai bene.
Sì, sì, sì, cioè preferisco avere voti leggermente più bassi
Ma comprendere tutto. Bravo, bravo, anch'io son d'accordo.
ma comprendere. Esatto, esatto. Ah, bene, ehm, <smacks lips> invece c'è una materia che proprio non ti piace?
Allora, la materia che apprezzo di meno nella mia scuola è arte
Magari odi, o Sì. Ah, okay.
più che altro a causa della nostra insegnante che, diciamo, fa preferenza ad argomenti che magari apprezza, ehm, individualmente lei e non spiega argomenti più popolari, più diciamo acclamati in generale, quindi i anche diciamo nonostante siano nel programma lei un po' li ignora per le sue preferenze personali. Per esempio, il surrealismo o la mhmm, la parte appunto della metafisica.
Ci sta. Okay. Mh-mh. Ehm, ma ad esempio? Ad esempio? Ah, vabbè, comunque è una parte interessante.
L esatto, esatto, è molto utile soprattutto in generale, mhmm, per quanto riguarda l'esame.
Mh-mh. Ah, ah, perché è vero cioè sì, giusto, hanno l'esame. Sì, sì, sì, sì.
È facile da collegare, non so se a voi hanno un po' parlato di collegamenti così, viene spesso fuori ma noi non possiamo neanche parlarne perché noi abbiamo proprio fatto pochissimo di quella parte.
Vero, vero.

Eh che bello. Ah proprio dipingere, neanche disegnare.
Sì, con con le p con le tempere, le pitture ad acqua, ad olio.
Gli acquarelli, che belli. Anche io da bambino o ogni tanto dipingevo.
Sì, sì, sì. Eh beh, sì, a me divertiva molto, solo che poi, ehm, i disegni de delle superiori sono tutti con le squadre, ehm, le proiezioni Esatto, esatto.
Mh-mh. Ah, sì beh, geometrici, ehm, tecnica, sì. <clicks tongue> È vero, è vero.
Sì, sì. Invece la tua di materia più odiata?
<sighs> Allora più odiata allora prima quando facevamo le le versioni, perché adesso facciam solo letteratura, il latino.
Ah okay, latino, okay, certo, certo.
Perché non mi fa impazzire proprio come materia.
Quindi anche tu sei a un liceo, cos'è, classico o scientifico? Ah okay, bene, bene. Sì, sì, sì, esatto. <chuckles> Vabbè. Non c'eran tante possibilità. <chuckles>
A anch'io lo scientifico, sì scusa, non non te l'avevo detto. E quindi c'è a latina. Sì, sì, sì, o classico o scientifico.
Quindi ti capisco anch'io certo, certo.
E però adesso abbiamo smesso di fare letteratura quind cioè, abbiamo smesso di fare Sì esatto.
Quindi inizia ad essere un po' più semplice, certo anche per me è uguale.
Okay, se no, eh, quest'anno non ho apprezzato particolarmente scienze, anche se sono a uno scientifico.
Ah okay beh sì, è paradossale, però per qualche argomento, ehm, ti posso capire, però in generale a me è abbastanza sempre piaciuto studiarla.
Eh un po' sì. Mh-mh. No, più che altro, uhm, più che scienza in generale, chimica ti direi.
Ah okay, certo, allora sì capisco, sì, son d'accordo con te. Più impreciso sì. Sì, sì, sì, è vero è vero ehm
Che è più una parte memo sì. E poi la nostra professoressa non è che ci faccia tanto amare la materia.
<chuckles> Eh beh sì, se la professoressa non è invogliata a spiegare poi perde anche di senso ascoltarla.
Eh no, infatti.

È vero, è vero, è vero. Sì, quello quello è un po' più utile per te. Quindi sì.
Esatto, esatto. Sì, è proprio un riscontro con con la tua vita in generale, mentre filosofia interessante però, ehm, non hai mai bene diciamo un segnale de della tua teoria se funziona o meno.
Mh-mh. Eh, no beh, certo, certo. <chuckles> Anche perché non puoi averla. Sì, sì, sì. Sì, forse sci scienza è più applicabile, ma anche tipo
Però è vero, è interessante anche quello. Eh, beh, sì. Quindi però cambieresti un po' per far fare meno chimica, ehm, al tuo insegnante?
Eh boh, sì perché a me non piace, però comunque siamo a un indirizzo scientifico, quindi
No beh, certo, certo.
è una cosa che serve. Comunque se tu vuoi studiare medicina.
Sì, sì, sì, sì. Quello sicuramente ovvio.
Non so tu cosa voglia fare, però
Ma io in realtà penso di fare ingegneria informatica, quindi nulla di nulla di troppo esatto, legato alla chimica.
Ah okay, ma allora neanche a te sere molto. quindi anche per te la chimica <chuckles> non ti piace?
Sarei d'accordo con te. Eh sì, più che altro, diciamo, mentre la biologia hai proprio un riscontro, certo, anche la chimica è utile a capire di cosa siamo fatti, ma è quasi impossibile vederlo.
Eh, beh, sì, sì, sì, più
Quindi non l'apprezzo troppo.
Sì, sì. Vabbè ci sta anche quella giusta.
Bene, bene, son contento di avermi avermi confrontato con te.
Sei confrontato. Sì, vero, vero. Abbiam scoperto che la filosofia piace a entrambi. <chuckles>
Allora spero di esatto, esatto, magari ci ci ritroviamo a fare filosofia all'università invece che che design. <chuckles>
Sì. Sì, ciao.